Nah Kak ngomong-ngomong tentang pengalaman nih, kalau Kakak sendiri perta eee, pengalaman apa nih yang pertama kali bikin Kakak tuh ngerasa, "Wah aku harus tahu lebih banyak nih tentang ini." Ada nggak?
Pertama kali ya? Oke. Ini sebenernya kalau misalnya pengalaman yang bikin saya pengen tahu terus dan ingin tahu lebih banyak itu banyak banget Kak karena saya, tipikalnya orang yang punya rasa penasaran yang tinggi dan kadang, suka random impulsif itu tiba-tiba gitu aja ya. Eee, jadi beneran kayak, eee, kepo keponya tapi dalam tanda yang positif ya bukan kepo-kepo yang kayak, pengen tahu, eee, misalnya masalah orang lain atau yang kayak gitu enggak, tapi keponya itu kayak ilmu pengetahuan gitu kayak, contoh suatu ketika ketika, eee, kucing ya kucing ya, ngeliat kucing, saya suka kucing saya suka kucing itu waktu itu masih dari kecil ya, eee, kayak si kucing ini, kenapa sih kucing itu nggak suka air? Itu jadi pena penasaran gitu waktu itu, kenapa kucing s enggak suka air? Kayak itu aja saya tanya. Oh ternyata dari situ saya dapat infonya ternyata kucing itu kayak, eee, memang ada kayak dari bulu-bulunya sendiri itu udah kayak ada yang anti air segala macam, terus mereka itu sebenarnya membersihkan diri dengan cara menjilati tubuhnya terus, mereka juga enggak suka air karena apa ya karena, eee, sebenernya tubuhnya mereka itu tipis kulitnya aja yang tebal jadi kayak gampang kedinginan juga segala macamnya, terus juga bisa dari semangka juga lihat pas saya juga suka semangka, lihat semangka ini, aneh garis-garis di semangka di kulitnya tuh, kok bisa kayak gini gitu misalnya, eee, maka misalnya antariksa gitu, bulan-bulan dan dan matahari kenapa kok bisa berputar, terus mengelilingi bumi, terus ini kemana arahnya kayak itu? Sebenernya rasa-rasa, fakta-fakta menarik yang kita lihat tiap hari, observasi tiap hari itu jad jadi kayak rasa penasaran yang dan ingin kayak terus, ingin tahu lebih banyak gitu loh Kak.
Betul. Oh gitu. Oke terus? Mhm, terus? Mhm. Wah keren juga ya, tapi, eee, apakah kay eee, apa ya sense kayak gitu tuh Kak, apakah Kakak pupuk, eee, dari kecil dan itu diajarin atau memang sudah ada dari, eee, dalam diri Kakak sendiri itu ya?
Heeh. Kayaknya sudah ada dalam diri sendiri deh karena kan, orang tua kayaknya terganggu dengan saya yang banyak tanya kayak gitu jadi kayak sering disuruh, "Mmm, banyak tanya kamu," gitu, misanya udah banyak tanya, jadi sering kayak di silent, eee, silent, eee, disuruh diam, banyak tanya tadi mungkin ada dari dalam diri sendiri gitu. Saya udah sering banyak tanya dari kecil nah, eee, ya gitu, jadi memang udah dari dalam diri sendiri mungkin udah, ditakdirkannya seperti itu. <chuckles>
Oh gitu. Mmm. Mhm. Oh gitu ya? Tapi kalau Kakak sendiri ngerasa keganggu gak sih dengan perasaan seperti itu tuh?
Enggak, malah saya malah merasa gimana ya saya jadi saya tipikalnya gimana ya, eee, saya tuh sebenarnya suka, eee, ketika sendirian enggak masalah, tapi ketika rame-rame pun juga gak masalah gitu. Tapi jadi saya, kayak ketika sendiri tuh merasa lebih kayak bebas dan fleksibel, dan juga kayak, ya lebih bebas dan fleksibel, tapi kok tenangnya sih sama aja ya ketika bersama-sama, atau mungkin sendiri itu kayaknya tingkat ketenangan sama, tapi kayaknya lebih tenang ketika sendiri. Jadi ketika saya sendiri dengan saya yang suka bertanya itu kayak, walaupun sendirian otak saya terus bekerja, gitu. Jadi saya merasa kayak enggak kesepian gitu, dan kadang kalo misalnya saya lagi sepedaan sini, motor sini, kadang ya Kak, ngomong-ngomong sendiri di atas motor kita. "Oh ternyata begini." Begitu, kayak kayak bikin narasi sendiri, monolog gitu, kayak atau gimana. Mmm, jadi kayak, ya seru sih sebetulnya, kadang dengan adanya sifat yang seperti itu.
Heeh. Oh. Oh gitu? Ada nggak hal-hal yang, eee, gini Kak, eee, yang awalnya Kakak tuh, eee, penasaran gitu loh. Akhirnya misalnya Kakak jadikan suatu kayak hobikah, atau misalnya sesuatu hal yang lebih bermakna gitu Kak?
Oh, pernah. Jadi kayak yang fotografi, Kak.
Oh gitu, kenapa?
Oh, fotografi itu dari kecil, ya itu salah satu ya momen awalnya saya juga penasaran ya karena sebenarnya orang tua itu papa saya itu suka fotografi sampai ada kayak tripod jadul di rumah. Dulu di dan nggak kepakai, udah bertahun-tahun di gudang itu sampai berdebu, tripod jadulnya. Terus awalnya dulu tuh fotonya fotografi dari, eee, kamera, eee, analog ya yang masih kayak pakai film itu, diputer diputer-puter. Nah, kayaknya itu sih salah satu saya rasa momen awalnya ya, pertama kali bikin penasaran sampai kayak nggak bisa berhenti mikir. Itu benar kita namanya anak kecil ya, SD, lihat benda apalagi di zaman 98 20-an awal ya, dua puluhan bar teknologi itu masih kayak belum berkembang dan mas semua itu masih kayak, ya masih baru penjajakanlah teknologi-teknologi. Nah, lihat yang namanya kamera analog ini unik banget gitu ya. Bagian-bagiannya segala macam. Nah, awalnya, eee, coba-coba megang-megang tuh nggak boleh sama papa tuh takut rusak a takut apa, apalagi pas baru baru aja dibeli gitu kan. Tapi lama-kelamaan lama-kelamaan karena kita sering karena aku mungkin set terlalu sering ya minta minta minta kayak peng akhirnya dikasihlah, dikasih cobain. Tapi sambil kayak dihati-hati gitu, dipegangin gitu, sampai biar nggak jatuh, dia kamera mahal nih, analog gitu. Nah
Oh ya. Mhm, betul. Betul. <chuckles> Mahal ya. Hmm.
dari situ akhirnya makin banyak rasa penasaran. Wih, aku kayak, menurut perhatikan itu detailnya sih kamera analog itu, keren banget, di kotak kecil ini ada kayak garis-garis ini apa. Tulis-tulisannya apa? Ada EOS, terus kayak gimana gitu kan, terus tak aku sempat kayak, eee, ada kayak tempat-tempat ini tanya, "Ini tempat apa?" "Ini tempat baterai." "Terus ini apa?" "Tempat filmnya." Oh, terus kayak, "Boleh ga buka? Oh baterainya kayak gini." Set gitu. Ah terus, "Oh, filmnya kayak gini, terus ada hitam-hitamnya kalau dibuka itu. Oh, kelihatan bayangan-bayangannya lucu ya." Gitu. "Terus cara potretnya gimana?" "Ini kayak ada garisnya disesuaikan garisnya begini." Cekrek. Dari si dari situ akhirnya, eee, jadi apa ya suka foto orang. Karena waktu itu awalnya o fotografi tuh, foto keluarga sendiri ya. Jadi kayak foto adik, foto mama papa gitu, di tugu segala macam. Dan ketika sekarang yang namanya kamera DSLR ada pun, kemarin juga sempat cobain ya, dari yang namanya kamera DSLR itu. Kayak, "Wih, sekarang kameranya besar-besar ya, Ini lumayan berat-berat, ada yang macem-macem." Sudah kayak 3 jenis kamera DSLR-nya Nikon, Canon udah pernah kayak nyobain pegang dan kayak fitur-fiturnya juga macam-macam tuh dari, eee, ISO, terus, eee, mode-modenya, mode olahraga, segala macaman, banyak ya. Dan sekarang udah ganti ke kamera analog dan kamera kayak HP. Di HP pun sekarang udah ada kayak mode-mode kamera profesionalnya. Jadi, eee, di situlah, jadi kayak rasa lebih canggih ya penerapan teknologinya hmm?
Oke. <chuckles> Ya, lebih canggih ya. Tapi, eee, ap kalau misalnya ini, ini nggak Kak? Apa, maksudnya kan kalau, mmm, kamera itu Kakak suka pada apa ya, sesuatu, eee, fotografi gitu kan. Itu kan makin banyak tuh Kak tuh, momen yang, eee, Kakak bisa ambil melalui gambar atau foto gitu ya, dan ketika ngambil foto itu kan sebetulnya, eee, banyak tuh Kak momen-momen yang jadi bikin penasaran dan apa ya, jadi pengen tau lebih banyak gitu karena kata orang kan, eee, gambar itu, mmm, menceritakan seribu kata gitu loh Kak. Nah kalau Kakak sendiri gimana nih dalam melihat hobi Kakak di hal fotografi ini?
Oke kalau dalam fotografi ya? Jadi kalau misalnya bikin penasaran di fotografi itu awalnya saya penasaran tuh karena lihat alatnya yang menarik gitu. Terus akhirnya dari mode-modenya, terus dari teknik fotografinya. Jadi penasaran banyak sebenarnya yang bisa di-explore di fotografi nah kalau misalnya dari sebuah gambar ya, akhir penasaran. Itu ya pernah juga saya. Itu biasanya di eksibisi, di exhibition kan, di convention gitu kan. Atau di museum biasanya, kan ada juga foto-foto ya. Ketika saya berkunjung ke pa ke pameran foto, atau ke exhibition gitu, ke, eee, convention ke museum nah ada kadang ada foto-foto ya? Dan itu ada kayak unik gitu jadi, eee, tapi beruntungnya kadang kalau ke museum atau exhibition kadang ada kayak tagnya. Menjelaskan dari ke sini lagi ngapain, kapan diambil, terus melibat kan siapa saja. Kadang ada keberuntungan di situ. Tapi yang paling bikin tanda tanya, yang bikin penasaran adalah ketika fotonya itu nggak dilengkapi dengan sebuah keterangan. Jadi kita kayak harus menambahkan sendiri lagi ngapain, terus misal, oh jam berapa? Terus, eee, latarnya apa? Terus, eee, ya setting-nya bagaimana? Kayak gitu kan. Itu kadang yang bikin penasaran sih ketika, eee, foto-foto itu diambil dan dipamerkan di sebuah pameran foto. Nah, kadang juga sebagai kayak fotografer itu fot yang suka fotografi, kita kadang nanya, kok kita terkesan nih dengan sebuah foto yang luar biasa bagusnya. Kita kadang "Ini teknik pengambilannya bagaimana ya? Setting-nya bagaimana?" Itu rasa penasarannya mungkin lebih ke situ ya, dan kadang juga cerita di balik foto ini seperti apa? Kayak gitu.
Iya. Mmm, ke. Mmm. Oh gitu ya? Oke. Tapi, eee, ketika apa namanya, Kakak, eee, suka terus penasaran, jadi ingin tahu lebih banyak. Terus akhirnya jadi hobi. Nah, apakah Kakak juga menjadikan hal ini menjadi sesuatu, eee, yang bernilai gitu loh. Artinya, eee, bernilai itu dalam artian misalnya jadi pekerjaan kah? Atau misalnya menghasilkan uang kitek ketika Kakak meng-upload eee, foto-foto yang sudah Kakak ambil tuh?
Oke, saya dulu sebenarnya waktu kuliah tuh pernah jadi kayak fotograf nyoba ya part-time Jadi, beberapa part-time yang saya coba itu guru les priv privat waktu itu guru les privat pernah. Terus juga kayak, eee, kayak agennya eee, apa ya? Kayak bantu orang pemerintahan buat bikin perizinan, bisnis usaha, perizinan usaha waktu itu pernah kaya gitu kan. Terus, eee, yang pernah juga lagi 1 adalah, eee, fotografer, eee, part-time, Fotografer part-time waktu itu fotografi kayak di ulang tahun, fotografi di acara wisudawan gitu. Jadi bayarnya waktu itu seikhlasnya kayak gitu. Seberapa, eee, mulainya kalau nggak salah waktu itu Rp150.000 saya dapatnya, awal-awal. seratus lima puluh ribu untuk sesi foto non stop. <chuckles> Jadi dulu ngikutin ngikutin acaranya dari awal sampai selesai. Waktu itu yang ulang tahun dari magrib sampai jam 10,00 kayaknya, kita dapat makan segala macam. Waktu acara wisudawan juga gitu. Jadi ketika acara wisudawan dari pagi sampai siang, kayak gitu seras Rp150.000 cuma dibayarnya. Ya, itu kan karena penjajakan ya, masih part-time, masih kayak bener-bener newbie banget lah, masih masih baru. Ya seperti itulah, Kak, namanya merintis. Pernah sih, pernah tapi sekarang, nggak sih, sekarang jadi kayak hobi aja buat, eee, seadanya gitu, buat ke momen kenangan segala macam. Sebenarnya tertarik sih untuk menjajikannya sebagai kayak tambahan-tambahan, jadi kek nilai tambah lebih untuk membantu pemasukan, ada. Nah tertarik ke sana, cuman sekarang un device-nya ya ada juga beberapa kesibukan dan juga device-nya kurang mumpuni ya. Nanti setelah ganti device mungkin baru saya akan mulai s heeh. Mulai mengalokasikan waktu untuk ke sana. <chuckles>
Mhm. Oh gitu <chuckles> keren. Oke. Oh. Wow, lama juga ya? Iya. Karena banyak tuh, Kak. <chuckles> Oke. Oke siap <chuckles> Nah nah ketika Kakak, eee, punya pengalaman ya? Terus juga belajar hingga ingin tahu lebih banyak nih, Kak. Itu, eee, levelnya maksudnya gini, apakah ada tahapannya nih Kak? Misalnya di awalnya Kakak, eee, ngapain dulu yang Kakak ketahui terus habis itu naik lagi tingkatannya. Akhirnya, eee, misalnya nanti berniat untuk jadi profesional atau bagaimana gitu?
Oke, dari awalnya rasa penasaran sampai ke tingkat profesional ya?
Heeh Apa ada niat ke situ nggak? Gitu
Aku, eee, dulu kayaknya pernah ada ke sana soalnya beberapa teman sekampus dan beberapa cerita kayak alumni itu ada yang kayak gitu. Jadi dia dari teknik mesin, tapi dia hobi fotografi. Akhirnya, eee, dia sudah lulus alumni, dia nggak ngelanjutin karirnya di teknik mesin. Tapi malah dia membangun usaha sendiri sebagai fotografer. Eee, awalnya ya sama kaya fotografer part-time segala macem, tapi lama-lama jadi kayak, eee, pekerjaan utamanya gitu. Kayak bikin studio f sampe studio foto segala macem, sukses gitu jadi seorang fotografer profesional. Waktu itu di masanya, musimnya waktu itu lagi booming-booming-nya eee, fot fotografi ya? Kayak fotografi makanan, jadi dia kayak ke restoran-restoran, foto foto menu kayak gitu kan. Nah itu, waktu itu masih awal-awal kalo sekarang kayaknya udah banyak saingannya, dan nggak tahu juga kabarnya gimana. Dan ada memang juga beberapa kayak yang dari sistem informasi alumni gitu. Jadi be men lebih memilih hobinya sebagai seorang fotografi untuk melanjutkan karirnya. Sebenernya ada kepikiran ke situ, karena katanya juga kan hobi, "Ah pekerjaan terbaik adalah ketika kamu bisa menjadikan hobimu sebagai," eee, "ladang penghasilanmu. Rasanya itu jadi lebih enjoy dan segala macemnya," gitu kan? Eee, cuman saya belum sampai ke sana sih, ke arah yang bener-bener ke profesional kayak itu belum sampe. Jadi masih ke ranah hobi kayak gitu kan. Tapi, udah kayak, ya pernah nyoba cari-cari tahu lah misal teknik-teknik fotografi seperti apa, Itu pernah kayak gitu.
Betul. Wah. Mmm, betul. Oke. Oke. Karena kan itu tadi yang, Kakak bilang ketika pekerjaan itu base-nya dari hobi, asalnya dari hobi biasanya memang lebih mudah sih ya untuk, eee, melakukannya gitu dan kita lebih enjoy gitu untuk melakukan, eee, segala sesuatu hal. Tapi kalau menurut Kakak tuh, eee, bagus nggak sih ketika orang tuh ingin tahu lebih banyak tentang sesuatu hal gitu?
Oh bagus banget, Kak bagus. Dengan seseorang yang punya rasa penasaran tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi, mereka tuh jadi, eee, lebih terselamatkan dari yang namanya sifat apatis atau sifat tidak mau tahunya ya. Kadang kan ada orang yang sifat orang tuh nggak mau tahu lah, nggak cu eee, cuek segala macam. Sehingga mereka tuh jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi dengan orang yang suka, eee, ngulik, dia suka ngulik, tapi dalam tanda yang positif ya, suka ngulik yang positif, hal-hal positif itu nanti lama-kelamaan malah menimbulkan sifat-sifat baiknya itu, kayak di mana sifatnya jadi lebih bertanggung jawab. Karena dia jadi tahu, "Oh ternyata kalau misalnya aku melakukan ini jadinya begini. Kalau aku melakukan itu jadinya begitu." Dari situ dia jadi tahu nih, eee, hal-hal yang saat dia baik lakukan dan tidak baik untuk dilakukan kayak gitu. Jadi, sifat keingintahuannya itu baik sih karena itu juga membantu orang agar tidak pernah berhenti belajar. Karena terkadang ada poin di mana orang itu jadi malas belajar dan po poin eee, berhenti belajar dan menjadikan dia tuh kebuntuan ya, pada otaknya, dan tidak jadi kreatif lagi gitu. Jadi memang bagus banget sih rasa ingin tahu dan penasaran kalau di pupuk sejak dini bahkan sampai tua gitu.
Betul. Mmm, gitu ya. Mmm, gitu. Tapi memang harus diarahkan ke hal-hal yang positif gitu ya keinginan tahunya itu ya, oke. Wah terima kasih banyak nih, Kak ngobrolnya banyak sekali tips dan cerita serta pengalaman yang, Kakak bagikan. Terima kasih.
Betul banget, heeh. Oke, sama-sama.